Ừm, bạn ơi, dạo gần đây thì mình đang gặp một cái vấn đề này khiến cho mình rất là căng thẳng rồi đau đầu bạn ạ. Ừm, dạo này thì, ờ, bạn biết rồi đấy, cuối năm này, xong rồi công việc, à, nó cứ dồn dập, dồn dập thôi. Mình phải chạy KPI quá trời luôn, nào, à ngoài cái l việc mà mình phải làm trên văn phòng nha, về nhà mình cũng phải làm nữa. Xong rồi ôm đồm việc văn phòng, rồi mình còn có tầm khoảng 2-3 cái việc làm thêm nữa bạn ạ. Đấy, trời ơi! Nó thế nên là bây giờ mình căng thẳng kinh khủng luôn. Khi mà mình có ờ, một ngày 24 giờ, chắc là mình phải làm hết, ơ, mười mười ba, mười bốn giờ gì đấy, ừ, cái thời gian ngủ của mình rất là ít luôn á. Đấy, xong cái là, ừm, ờ, khi mà mình, ờ, mình mình đi làm về ấy, đấy, xong cái là mình bị căng thẳng quá, tại vì mình cứ nghĩ đến việc là buổi tối là phải làm thêm này, rồi làm việc ở trên công ty này. Đấy, xong là mình căng thẳng, mình cũng cố gắng là, ờ, suy nghĩ tích cực, nhưng mà kể cả có suy nghĩ tích cực thì việc nó vẫn nằm đấy, nó vẫn phải chờ mình giải quyết. Ừm, đấy, thành ra là mình cũng, ờ, cũng cũng cũng căng thẳng, rồi chính vì cái việc căng thẳng đấy á, dẫn đến cái tình trạng là tinh thần của mình rất là uể oải, mình không có cái động lực mình làm hết cái gì hết á. Ừm, thậm chí là làm buổi tối hôm nay nha, mình có ít thời gian ngủ quá, xong cái là buổi sáng hôm sau mình lại lên công ty, mình cứ kiểu vật gật gà gật gù buồn ngủ ấy, xong cái là thậm chí là sếp mình hay là đồng nghiệp mình nói gì mình cũng chả nghe gì cơ, mình cũng, kiểu, không có đáp lại luôn á. Ừ, đấy, tại vì mình không có xao nhãng rồi không có chú ý gì cả, rồi sức khỏe nữa ừm, dạo gần đây, kiểu, thức đêm nhiều quá này, đi làm công ty 8 tiếng, rồi về nhà làm thêm cho tới đôi lúc á làm tới, kiểu, 2:00-3:00 sáng mới đi ngủ ấy. Đấy, xong được ngủ ít này, xong lại 6:00 lại phải dậy đi làm rồi, thế là, ờ, bắt đầu là ít ngủ như thế là sức khỏe của mình nó đi xuống trầm trọng luôn bạn ạ. Kiểu như là mắt thì thâm quầng vô nè, rồi, à, cơ thể lúc nào cũng uể oải, nhễu nhão, rồi thậm chí là mình còn thậm chí là nó mình mận đến mức mà mình còn chả để ý đến cái chế độ ăn uống của mình ấy, cứ ăn ăn bừa ăn bãi, ờ, xong thậm chí là có hôm lười nấu ấy, đi mua đồ ăn ngoài về nấu. Đấy, ơi trời ơi! Thành ra là, ừm, cũng muốn tìm tới bạn, không biết là bạn có cái lời khuyên gì giúp mình không nữa?
À, đúng. Rồi. Rồi. Rồi. À. Rồi. À. Ừm, rồi, rồi. Ừm, rồi. Có vẻ là bạn đang gặp rất là nhiều vấn đề về tâm lý, cũng như căng thẳng sau mỗi giờ làm và mỗi ngày, đúng hông? Và có vẻ là công việc của bạn cũng khá là cái tần suất công việc cũng khá là dày đặc á, nhưng khối lượng công việc cũng rất là nhiều. Ờm, vậy thì, ờ, bạn có thể nhắc lại chi tiết giùm mình á là bạn thường kết thúc công việc á, thực sự kết thúc công việc nha, là khoảng mấy giờ vậy?
Ừm. Ừm. Ừm. Thật sự mà kết thúc công việc nha, ừm, trung bình là sẽ vào khoảng 1:00 sáng. Ừ, đấy và đấy là mày làm mình trung bình là 1:00 sáng ấy, còn hầu như ấy là mình sẽ, kiểu như là, kết thúc muộn hơn hoặc kết thúc sớm hơn một tí, nói chung là cũng tùy từng ngày á bạn ạ. Ừ, nhưng mà hầu như là kết thúc vào lúc 1:00 sáng, đấy. Thành ra là ờ, chính ra là 8 tiếng làm này, xong rồi cộng từ từ 8 tiếng rồi mình về nhà, xong rồi mình sinh hoạt các kiểu là bắt đầu có đến, a, ờ, tầm độ 8-9 giờ là mình bắt đầu làm này, 9 ấy tôi làm thêm, ơ, tầm đấy, ờ, 5-6 tiếng, thậm chí 5-6 tiếng như thế cộng dồn vào là làm mười mấy tiếng một ngày, rất là mệt mỏi luôn bạn ạ!
Ờ. Rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. Bạn đã kết thúc công việc sau năm khoảng 1:00 sáng, đúng hông? À, thì sau đó là bạn đi ngủ luôn hay là bạn còn có hoạt động gì khác không?
Ừm. Ờ, thực ra nha, <chuckles> mình thì, ờ, kiểu, không có được ngủ luôn được ấy. Ừ, mình thì là một cái một một một mình có một cái thói quen là mình rất là dễ rất là dễ bị mất ngủ. Đấy, thành ra là ờ, mà buổi tối nha, mà mình mà làm việc ấy, mình bắt buộc mình phải uống caffeine thì mình mới tỉnh táo làm việc được bạn ạ. Đấy, đấy là cái vấn đề đấy. Khi mà uống caffeine xong nhá, cái là mình buổi tối 1:00 sáng mình bắt đầu nằm, mình trằn trọc hoài mình không có ngủ được luôn và mình trằn trọc rất là lâu thì mình mới bắt đầu đi vào giấc ngủ được. Và đi vào giấc ngủ thì mình cảm giác như cái giấc ngủ của mình nó không được lý tưởng ấy bạn, kiểu như là, mình bị ngấm caffeine vào người ấy, tức là ngủ cứ mơ màng mơ màng thôi. Đấy, xong là còn bị ngủ ít nữa, không có thời gian để ngủ bù. Trời ơi, thành ra là sáng cứ gật gà gật gù thôi bạn ạ.
Được rồi. Ừm. Rồi. Ừm, rồi có vẻ là, à, bạn ng ngủ rất là ít và cũng không ngủ sâu nữa, thành ra sáng cứ gật gà gật gù, à, vậy thì, à, mỗi sáng thì bạn dậy lúc mấy giờ?
Ừm. Ờ, đấy, đấy. Ừm, sáng thì giống như mình có chia sẻ là mình phải dậy từ 6:00 để chuẩn bị đồ đoàn đi làm đấy, tại vì công ty và mình là, ờ, 7:30 là mọi người bắt đầu chấm công, ơ, đi làm rồi. Đấy, thành ra là phải dậy từ 6:00 chuẩn bị đồ đoàn, đấy, đâu đó tầm khoảng, a, 7:00 là v vác xe tới công ty là vừa tầm lúc 7:30 là chấm công bạn ạ.
Rồi. Ừm, rồi nha. Vậy là bạn dậy cũng khá là sớm á, thực sự thì cái vấn đề này là bạn ngủ chưa đủ giấc đâu. Đây là cũng một vấn đề cần giải quyết nha, nhưng mà mình sẽ khuyên bạn sau. Ờ, vậy thì không biết á là, à, cái công việc vào buổi tối của bạn á, bạn có thể dời sang giờ khác làm không? Hay là dời sang cuối tuần không? Hay là bắt buộc phải hoàn thành trong từng ngày?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Thực ra nha, công việc ở trên công ty ấy, thì bắt buộc là mình phải làm trong tuần, ừ, tại vì, ờ, sếp giao mà sếp giao về nhà mà nếu mà mình cứ để cuối tuần làm bị dồn vào dự án ấy, thì nó sẽ không có kịp dự án, rồi không có kịp tiến độ của mọi người trong nhóm. Đấy, thành ra là sếp giao về ấy là phải làm liền, nó hông có bỏ được. Còn cái công việc làm thêm của mình ấy, thì, ờ, thực ra để cuối tuần làm cũng được. Đấy, nhưng mà để cuối tuần làm nó dồn vào thì thì thì mình, kiểu, mình mình có cái tính khác nữa là mình, kiểu, bị tham công tiếc việc đó bạn. Đấy, cứ dồn vào cuối tuần thì sợ là sẽ mất việc, hoặc là sợ sẽ làm không được nhiều ấy. Đấy, thành ra là cũng cố gắng là, ờ, thôi thì làm xong công việc trên công ty để cố gắng nán lại, làm hai ba cái job, ơ, làm thêm, ờ, một thì mỗi job một tí, đấy, để có thể là kiếm thêm một tí thu nhập. Đấy, nói chung là mình cũng bị cái tật là, kiểu, tham công tiếc việc, ừm, kiếm tiền nhiều nữa đấy. <chuckles> Thành ra là cũng cũng không có dám bỏ cái công việc nào mà hầu như là là làm rồi làm trong 1 ngày bạn ạ. Ừ, ngày nào cũng làm hết á, chứ cũng không có dám là đổ dồn vào cuối tuần.
Đúng rồi. Rồi. Rồi. Ừm, rồi. Vậy là bạn cũng <chuckles> những công việc của bạn cũng thật sự là khó sắp xếp ha? Đa số của bạn đều kín lịch cả rồi, và nếu mà có sắp xếp á thì cũng dồn lên thôi, cũng à, vậy thì, à, bạn thử liệt kê trong ngày giúp mình á là bạn có bao nhiêu khoảng thời gian thời gian rảnh ngắn hả? Ví dụ như là 10 phút, 15 phút thôi chẳng hạn, 30 phút, 1 tiếng thì càng tốt.
Ừm. Ừm. Ừm. À! Ừm, để mình, à, nghĩ xem nào có, có nha. Ừm, ví dụ như là, à, buổi sáng thì, à, chắc là cái thời gian buổi sáng, ví dụ 6:00 sáng bắt đầu từ 6:00 sáng đi, thì chắc là mình sẽ có cái khoảng thời gian rảnh là từ 6:00 sáng tới 7:00 đấy <chuckles> là ăn uống sinh hoạt là rảnh lúc đó đó, xong rồi bắt đầu là làm thì, à, công ty thì làm 8 tiếng thì đấy, buổi trưa này, ừm, buổi trưa là bắt đầu được nghỉ trưa tầm đâu đó tầm 1 tiếng này, xong, ơ, đi làm về là lúc, a, à, 5:30 đi, tính cả, ơ, lúc mà, à, tan công đến lúc mà đi xe về nhà ấy là tầm 5:30-6:00 đấy, thôi cho 6:00 đi, là từ 6:00 cho tới, ơ, tầm đâu đó tầm, à, ừm, 8:00 là bắt đầu là, ờ, nấu ăn này, rồi tắm rửa này, đấy, rồi ăn uống. Đấy, đâu đó tầm 8:00 là mình, à, ngồi đến 9:00 là mình nghỉ ngơi một tí, đấy, gọi là, giải trí xem phim thì mình nghĩ khoảng thời gian đấy cũng là khoảng thời gian rảnh đấy bạn ạ, kiểu, giải trí xem phim, nói chuyện với người thân, gia đình, rồi từ 9:00 là bắt đầu làm việc. Ừm, đấy thì cái khoảng thời gian từ 9:00 trở đi là, à, hoàn toàn là làm việc triền miên luôn bạn ơi. Mình hầu như là mình cắm đầu vào cái máy tính không có ngừng nghỉ gì luôn á, thậm chí là bạn bè mình rủ là, ờ, thôi tối nay đi chơi, đi nhậu nhẹt, mình cũng từ chối luôn bạn ạ.
Ừm, rồi. Rồi. Rồi. Ừm. Rồi, ừm, thực ra thì như bạn có nói thì bạn cũng dành ra đó đâu khoảng tầm, à, tầm mỗi tiếng vào sáng, trưa và tối, đúng hông? À.
Ừm, đấy, nói chung là lẻ tẻ.
Rồi, mình cũng hiểu được cái vấn đề bạn đang gặp phải rồi nha. Thì thật sự luôn, bạn đang có rất là nhiều vấn đề mà không chỉ là vấn đề stress thôi đâu, bạn còn có vấn đề khối lượng công việc nè, cả cái giấc ngủ ban đêm rồi cả cả cái stress nữa, à, nhưng mà mình sẽ tập trung giải quyết cái vấn đề stress của bạn trước nha. Thì mình sẽ có một vài lời khuyên như sau nè. Đầu tiên á, ừm, chính ngay trong quá trình làm việc luôn, bạn có thể giảm cái stress ngay trong khi bạn vừa làm việc luôn bằng cách là bạn thực hiện cái kỹ thuật nghỉ ngơi ngắn nha. À, mình lấy ví dụ như là bạn có thể làm trong vòng 50 phút, sau đó dành cho mình 10 phút để nghỉ ngơi nè, và trong cái khoảng thời gian đó đó, thì bạn có thể là xoay vai nè, trở mình nè, nhìn xa xăm một món đồ nào đó xa thôi, rất là tốt cho mắt luôn, và đứng dậy, rót một cốc nước, à, đứng dậy đi rót cốc nước, đi qua đi lại để uống từ từng ngụm, từng ngụm một đó. Thì những cái hoạt động như thế này nó sẽ giống cho bản thân bạn thư giãn nè, mắt bạn khỏe hơn nè, cũng như là bạn có thể phục hồi được năng lượng để có thể 50 phút làm việc tiếp theo hiệu suất hơn nữa đó.
Ừm. À, rồi. Ừm, mình nghe đây. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, đúng, đúng, đúng. Trời ơi, bạn nói thì mình mới nhớ là mình rất là thích cái ý, kiểu như là, nghỉ ngắn này, ờ, đôi lúc mà làm việc triền miên quá thì nó cũng không tốt cho sức khỏe, rồi mắt mình nhìn máy tính hoài như thế thì đâu có ổn đâu. Chắc là mình sẽ dành đâu đó tầm 5-10 phút nghỉ ngắn này, lúc đấy thì mình, a, sẽ dành thời gian để tra mắt này, tra thuốc nhỏ mắt này, rồi mình cũng rất thích kiểu là cái ý, kiểu như là, ừm, dành một ít thời gian để nhìn xa xăm ấy. À, mình nhớ ra là mình rất là thích ngắm hoa, đấy, thì có thể là dành đâu đó tầm 5-10 phút nghỉ ngắn này, ngắm hoa này, xong bắt đầu là, à, vươn vai, hít thở. Ừm, mình nghĩ là những cái này nó nó khá là đơn giản và mà mình sẽ làm được ấy, chắc là mình sẽ thử xem sao nhá bạn nhá.
Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Rồi. Ừm. Rồi nha, tiếp theo á là đi đến, gọi là, ba cái khoảng thời gian trống trong ngày của bạn nha. Thì cũng rất là mừng vì bạn có những khoảng thời gian trống như thế, nhưng mà mỗi cái khoảng thời gian trống á, sẽ có những cái hoạt động để có thể cho bạn giảm bớt stress, a, trong công việc nha. À, thì đầu tiên là buổi sáng đi, bạn có thể trống 1 tiếng, đúng hông nè? Thì mình khuyên bạn là bạn nên dành một phần thời gian trong đó để có thể tập những cái bài tập thể dục. À, tùy tùy bạn là thích những bài tập thể dục sôi động hay nhẹ nhàng thì bạn có thể tập những bài tập thể dục, à, aerobic nè, hay là chỉ là gồm những cái bài tập vươn vai, trở mình, nâng tay, hạ tay đơn giản thôi cũng được nha. Những bài tập như thế sẽ giúp bạn, gọi là, nạp năng lượng buổi sáng nè, thư giãn gân cốt nè, cũng như đưa bản thân bạn vào trạng thái thức hoàn toàn đó. À, còn về buổi trưa, ừm, mỗi thời gian mà rảnh vào buổi trưa đó, thì bạn có thể dành để có thể xem phim, nghe nhạc, xem những bộ phim bạn yêu thích, hoặc là chơi một vài trận game nho nhỏ nè. À, như vậy cũng sẽ giúp bạn thư giãn và đầu óc hơn, cũng như là giúp bạn giảm stress hơn. Và cuối cùng là buổi tối, buổi tối thì mình có thể khuyến khích cho bạn một vài hoạt động sau nha. Ví dụ như bạn có thể đọc sách nè, sách, a, có thể sách ch chuyên ngành của bạn, hoặc là những cuốn sách thuần giải trí như là truyện tranh, tiểu thuyết, hoặc là bạn có thể kết hợp với phương pháp thiền định với kết hợp hít thở sâu nè, cộng với một cái bài nhạc nhẹ nhàng và cộng với một cái mùi hương thơm mà bạn yêu thích nữa. Đó, thì ba khoảng khung thời gian như thế bạn dành cho những hoạt động và có thể thực sự thư giãn sau mỗi mỗi giờ làm nha!
Ừm. Ừm. À, đúng, đúng! Ừm. Ừm, ờ, đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, hay nha! Ừm, ừm, hay nha, hay nha! Ừm, thực ra là, bạn nói làm mình mới nhớ là, kiểu như là, mấy cái thời gian trống đấy, thì mình đôi lúc mình, kiểu, để nó chết ấy, để nó cứ trôi qua hơi phí mà chắc đợt này mình sẽ thử một vài cái cách. Ví dụ như là, ừm, mình, ờ, tập thể dục này, mình rất là thích tập aerobic <laughs> và lâu lắm rồi mình cũng chưa quay trở về cái bộ môn này ấy, ừm, chắc là sau đợt này là mình sẽ phải tập lại này rồi cũng có thể là, ừm, ờ, than đăng ký tham gia cái câu lạc bộ nào đấy để có thể là bắt đầu lại cái cái cái sở thích này. Ừm, mình thấy là tập aerobic trong những khoảng thời gian rảnh như thế nó cũng sẽ giúp cho mình, kiểu như, giảm căng thẳng này, rồi nó giúp cho t tay chân của mình đỡ ì ạch hơn. Chứ một một ngày mà mình đi làm mà 8 tiếng trên văn phòng, xong tối mình về mình lại <laughs> ngồi ôm lấy cái máy tính á, thì thực sự là chân tay của mình nó rất là ì ạch rồi nó cũng dễ bị béo phì nữa. Ừm, chắc là mình sẽ cố gắng thay đổi thói quen, ừm, dành cái thời gian trống để tập những cái bộ môn đấy.
Rồi. Ừm, hợp lý. Đúng rồi. Ừm. Rồi, rồi, à, ngoài ra đó thì, à, đó là những cái lời khuyên để bạn có thể giảm được stress sau mỗi giờ làm nha, kèm theo nè, mình nghĩ là cái giấc ngủ của bạn cũng chưa thực sự ổn đâu, à, bạn đâu đâu đó đâu ngủ có đâu đó được, à, chưa tới 6 tiếng mỗi đêm nữa. Thực sự nếu với tình trạng này kéo dài đó thì sẽ gây rất là nhiều hậu quả cho bạn, à, như là mất trí nhớ, ờ, không phải mất trí nhớ, suy giảm trí nhớ, căng thẳng ừm, thì hoặc là những cái vấn đề về sức khỏe, não bộ hay là thần kinh á, rất là nguy hiểm nha. Chính vì thế nên mình khuyên bạn là nên cố gắng ngủ từ lúc 11:00 tối và đến 6:00 sáng là vừa nè, như vậy đó thì bạn sẽ có thể ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm, cũng như là mười một giờ á là một cái giờ giấc rất là hợp lý, không quá sớm, không quá muộn, đảm bảo về sức khỏe và tinh thần cho bạn nha.
À, thế hả? Ừm. Ừm. <laughs> Mình hiểu. Ừm. Ừm. Ờ đấy, mình hiểu, đấy, nói chung là mình cũng, kiểu, bị tham công tiếc việc quá, chắc là lần này chắc là phải rút ngắn công việc lại để đi ngủ sớm thôi. Ừm, thì ngày hôm nay nghe bạn chia sẻ mình cũng bớt lo hơn rất là nhiều rồi cũng biết thêm nhiều cách để giảm stress sau là làm. Cảm ơn bạn rất là nhiều nhá!
Rồi. Rồi, ừm, chào bạn nha, bái bai.